Sí, sí, claro que sí. Y es que, eh, pesa mucho porque uno piensa que no, no tiene nada que ver, que uno, pues, se va a adaptar y todo, pero, pues, no, son cosas que ya traes marcados de la vida. Y entonces, pues, este, ya cuesta un poco más de lo normal, ¿no? Y y es muy, muy curioso porque, pues, pasa el tiempo y, de todas maneras, uno tiene esas esas trabitas. Es es increíble cómo cómo afecta mucho lo que sea que uno haya vivido. Eh, con decirte que para mí los hombres eran así como que como que no sienten nada, como que son un robot, como que como que son medios extraterrestres, ¿no? <laughs> Como que no existían en mi mundo, en el sentido de que nunca siempre los conocía como alguien molesto, como alguien grande, como alguien ajeno a mi hogar. Entonces, em, como que yo no veía o no pensaba como que tienen ese s como que tienen sentimientos, como que necesitan atenciones. Como que siempre yo pensaba eso, que, pues, solo las niñas necesitan esas atenciones, ¿no? No los hombres.
Ujú. Ujú. Exacto. Ay, okey. Oh, sí, sí, sí. Ajá. Claro. Ujú. Fijat Exacto. Fíjate que no había no había pensado en esa perspectiva, ¿no? de pero tienes mucha razón.
Sí, porque tú los ves así como que son enojones, fuertes, nada les duele ni nada.
¿Y cómo afectó eso, no? En tus relaciones tal vez ya más hacia tu adolescencia, ¿no? Este, con ya con empezando a tener parejas hacia la adultez, ¿cómo cómo fue esa parte de las relaciones con ellos? Ujú.
Pues sí, como te digo, difícil porque no no entiendes bien cómo cómo funciona, este, eh, qué qué papel desempeñan, cómo se cómo se, este, mm, desarrollan en en un hogar. Entonces, aunque yo tenía mis primos, y tíos, y todo, pues, la parte que yo veía realmente es superficial porque porque es diferente a cuando es tu papá, tu hermano, estás con ellos todos los días, ves qué hacen, qué no hacen, qué les duele, qué no les duele, todo. Eh, en cambio, en en mi caso, no. Entonces yo siempre los veía así como, ah, los hombres son los fuertes que trabajan y son enojones. Ajá. Ujú. Entonces ya, este, cuando me caso y todo, pues, no, o sea, te das cuenta de que, pues no son como uno, igual, simplemente que son los hombres y se tienen que ir a trabajar. <chuckles>
Ujú. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Claro. <chuckles> O sea, entonces no fue hasta que te casaste que hubo esta r o sea, hubo esta parte de decir, a ver, a ver, entonces no, no era así. O sea, no hubo un punto de quiebre antes de de casarte.
Sí. Sí. No, no, no. O sea, increíblemente como que
¿Y y qué tal fue eso? O sea, ¿qué tal fuero el el tiempo previo a a este punto donde dijiste: "Ah, espérame, siempre sí, sí tienen sentimientos?".
No, pues, sí es es f